मतलब ग्राउन्ड में ऐसे मैसे उसमें जो स क्रिकेट खेल रे हो, फुटबॉल खेल रे हो, बैडमिंटन का कोर्ट था। तो एक
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब सिंगल ग्राउंड होगा ना आपके स्कूल में कि मतलब हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है।
जी, जी। इसका ग्राउन्ड था। जी, इसका ग्राउन्ड था। उसमें फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं जो खेलना हो सकते हैं, तो ऐसे हाँ जी। तो ऐसे मान लीजिए ऐसे एक बार क्या हुआ था, एक हम लोग के कंप्यूटर के टीचर थे, तो ऐसे बहुत अच्छे टीचर थे वो, तो ऐसे क्या हुआ और वो और वो ऐसे लौती बार हुए पूरे मेरे 12 साल के कॉलेज में स्कूल में 1 से 12 में ऐसा पहली बार हुआ है, 1 ही बार हुआ है इकलौती बार कि ऐसे वो जैसे क्लास में आए, तो ऐसे बच्चे उनसे बोले कि सर आपका कोर्स भी हो गया है पूरा, तो प्लीज गेम्स के लिए ले चलिए, तो वो टीचर मान गए
अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी। हुँ। अच्छा। हाँ।
कि गेम्स को ले जाने के लिए, तो फिर वो ग्राउंड ले गए थे फिर, तो एक बहुत ही यादगार पल है क्योंकि वो सिर्फ़ अब तक एक ही बार हुआ है क्योंकि बाकी टीचर बोलते हैं अगर सिलेबस हो गया तो रि ये रिवाइज़ करो, वो रिवाइज़ करो, ये करो
हाँ। यार कई टीचर्स ऐसे कई हमारे अध्यापक ऐसे होते हैं कि मतलब वो हमारे मित्र बनते है पहले, यार गुस्से में तो हर कोई समझाएगा, जो प्यार से कोई समझा देगा ना, वो चीज़ तो अलग है।
हुँ। जी, जी। बिल्कुल सही बोला आपने। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल सही बोला आपने।
गुस्से में तो हर कोई समझाएगा। हाँ, प्यार मतलब वो तो होती ही थी।
तो जी, वो टीचर ऐसे ही थे मतलब प्यार से समझाते थे, ऐसे दोस्त की तरह रहते थे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो आ रही हो, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा था। आप